あ、そうですね、うん。
で、言うのがちょっと、なんて言うかね、あの、多分彼女にとってもなんか居心地がよよく、はい入ってくるんじゃないかなっていうに思いました。
はい。あ、確かにそうですね。うん。ま、あとはもしかするとそういったところで、あの、ご自身が気になる点について、なんかこう柔らかく、あ、どういう考えなのかなっていうのを聞いてみるっていうのもいいかもしれないですね。
うんうん。うん。 もう、ほんとにあれですよね、なんか、あの、ジャジャブじゃないですけど、あの、すごい小出し、小出しにみてえな感じすかね。はいはいはいはい。確かに。
うん。はい。うんうん。そうですね。 はい。で、相手にその、ジャブすることで、なんとなく、あ、こういうことも視野に、なんかこう意識ししてるんだなっていう、こうアイデアをこう、ま、植え付けるってわけではないですけど、なんかこうはい、そうですね。あの、思考のきっかけを与えるっていう感じも、もしかするといいかもしれないですね。
はいはいはいはい、なんかその徐々に徐々にですよね。 あ、だか、結構そのまあ、あのあの、ちょっとだいぶ硬い表現ですけど、あのあの、け啓蒙的な感覚でこう徐々に徐々に植え込んでいって
はい。 うん、うん。 そうです。
で、ちょっと、ま、き軌道修正じゃってていうか、していくってのがいいですね、確かに。
はい。 うーん。ま、確かにこう、どストレートに言ったら、ま、その性格によっては、少し、「え？」とかってなってしまう可能性もあるからうん。
いや、もう、ま間違いなく、なります。
はい。こう少し性格を加味しつつ、なんかこう徐々にジャブ的な感じで、こう、引き出したり探ったり、植え付けたりっていうところが無難かもしれないすね。
うん、ですね。 うんうん、うんうん。